Oo kumpa kumpara dati na ano 'no, wala pang internet, eh, 'no? Ah talagang mano-mano, eh, ano? Oo.
Ay oo. Totoo, alam niyo po nung wala pang internet, ang uso po noon 'yung pakikinig ng drama.
Oo. Mm. Oo nga, tsaka 'yung ano is ayan 'yung ano pa, ano 'yung tawag dito, 'yung mga, ah, talamak pa yung mga yung mga Pinoy drama nun, eh, 'no, pagka gabi ano talagang inaabangan ano.
Opo. Oo totoo kaya
O may mga teleserye, ano? Sa TV.
Oo, mas madami tayong nagagawa noon kasi oo, pwede naman tayong makinig ng drama nun na nagtratrabaho. Tapos 'yung mga drama naman mga teleserye na pinapanood natin kung minsan sa hapon na o kaya sa gabi.
Oo, di tulad ngayon ano. Mm. Mm. Drama tama. O dati meron pa sa hapon, eh, 'no.
Opo, pero ang social media kasi kahit anong oras pwede mo ng tignan.
Oo. Oo nga kaya nga kahit sa ano, kahit sa palad mo lang, eh, cellphone lang ano?
Opo, totoo.
Dati wala, eh.
Kaya nga. Kaya ayun, 'yung mga bata ang hirap ng turuan sa gawaing bahay.
Oo. Hmm, lalo na 'yung mga bata ngayon 'yung mga, ano ba nga, Gen Z ba, Gen Z o Alpha? Gen Z ba?
Oo yata, hindi ko alam ang tawag sa kanila. <chuckles>
Ano, ewan ko kung anong tawag ngayon 'yung mga kabataan ngayon, ah 'yun nga 'yung talagang sa panahon natin 'yung technology ano.
Opo.